はい、映画の中で泣いたことってありますか？
はい。 あう、私に聞くんですか？<laughs> あの、どうですか？ありますか？<chuckles>
<laughs> そう、あ、その前多分、その前に映画とかをご覧になられます、最近。うん。
実はね、最近ね、あんまり、ま、忙しいのもあるし、あんまり今の映画でいい映画ってあるかなと思って、で、あん、なんかね、あほえま、最後に行った映画なんだったか、あの、鬼滅の刃だったんじゃないかなと思うんだけど、うん。
うん。 そうですよね。うんうん。 そうですよね。うんうんうんうん。 うん。 あ、へえ、じゃ先生も見られるんですね、日本の漫画とか。
あ、漫画大好き。<laughs> あ、漫画大好き。<laughs> ええ、良かったそれは良かった。ん、うーん、にかいね、うん、あの泣いくまでいかなかったかもわかんないけど、泣いたのはうん、感動した。すごい良かった。あの、すごいんも見ました？
あ、そうなんですね。ええ。 はい、よよかったですか。すごい人気ですよね、鬼滅の刃。 はい、感動しました。 あ、ん、え。じゃ、質問なんですけど、鬼滅の刃って今でも続いてます？
見ました。はい。 というのはどちらで？あの、ジャンプではもう終わってるよね。終わってる、もうだいぶ前に終わってる。で、アニメで、テレビアニメでもややってんじゃないかな。そこはちょっとわかんないんだけど。それは続いているのかどうかわかんない。で、映画も映画観た？<chuckles> 映画みご覧になりました？ええ。
あら。 あ、もう終わってんですね。あ、失礼しました。すいません。 うんうん。 ああ、そうですか。 うーん、うん。はい。観てない。いや、僕ね、鬼滅の刃みあの、観たことないんですよ、まだ。
え。ええ、そうですか。あの、学生にもこれ見たら、あの、エクストラポイントあげるよって自分も観に行ったんだけど。<chuckles> で、良かった。
はい。 ええ、あ、も、そうなんだ。へえ。どうですか、人気あるんじゃないですか？アメリカでも。
うん。あのジャパンデーとか、その、なんとかコンとか行くと、あの、みんなコスプレしてきてますよね。うーん。
はい。 うん。 はい。あ、やっぱアメリカ人の中でもす結構人気な作品ですよね、鬼滅の刃ってきっと。うん。
うーん。結構ね、うん、あの、観に行くと、映画館に行くと、か結構入ってたし、ま、普通の日に行ったんだけど、結構入ってたし、もうすごくアニメが好きなんだって、こう、なんか、隣に座った人なんか言ってたから、うん、人気は良かった。あの、それを観て、それを観て私も、あの、漫画を、あの、全部大人大人買いをして、アマゾンから、あの、取り寄せて。<chuckles> うーん。
うん。 うん。 はい。 ああ、いいですね。 おお。 はい。 あ、え、すごい。え、買えるんですか？アマゾンで、鬼滅の刃。
日本うん、日本のアニメ日本のアニメじゃない、日本のアマゾンから取り寄せて、すすすそして、う、こっちのアマゾンで英語版をドバッと買ってるんですよ。うーん。はい。
あ、日本の。なるほどなるほど。 ああ、そっかそっか。はいはいはいはいはいはい。 なるほど。ああ、いいですね。でもそれ、生徒とか読んだらすごいうれ喜ぶと思いますよね。
ええ、あの、みんな好きだからね。<laughs> 学生がね。<laughs> うん。はい。
うーん。 そうですよね。ああ、素晴らしい。
で、その漫画によると、あの映画はその半分なのね。物語の半分だから、後半を作るのかどうかは、まだ、きあまり出てないですよね。後半作るとしたら、うん、その、最近になると思うんだけど。うーん。
ああ。 え、それ最近の話ですか？ え、それ、映画出たのは、上映されたのはいつです？
あれ、もう、きょ一昨年ぐらいなるはずだけど。
あ、じゃ、すま、結構近々ですね、はい。
うーん。去年は、ほら、将軍だったからね。ん <chuckles>
あ、将軍ね。あの、なんか、色々アカデミー賞かなんか取ってましたよね。じゃ、どうでした？え、ご覧ならんなられました？
はい。取ってましたよね。うーん。 なりましたよ。そう、学生に見せたのよね。クラスでね、うーん。
あ、あ、そうなんすね。聞きたいです、僕。僕も気になってたので。どうですか？好きでした、先生は。
ええ。 うーん。あたしね、あの例の一番最初のやつを観てるんですよ。はちじゅういちねんぐらいに出た。おれおあれをオリジナルと言っていいのかどうか知らないけど。<laughs> あれを観てたから、また観るっていう感じでね。ま、ストーリー自体はもうわかってたから。うん。はい。そりゃ、こっちの方がね、やっぱりテクノロジーも使って作ってるから、それで前のを、あの、うん、ん、動画とかでちょこちょこっと出てたから観ると、いや、こんなシーンだったっけとか思いながらね。<laughs> うーん。
うん。 あ、オリジナル観てるんですね。 あ、はい。 はいはい。 うん。 あ、そうなんですね。へえ。 うん、そうですよね。 うーん、うんうん。 ああ、なるほどね。へえ。僕、鈴木まさひろ鈴木さんでしたっけ。あの役者さんがすごい好きで。うーん、彼の映画は、うん、見るようにはしてるんですけど、ただ将軍だけはね、見てないんです、まだ。
英語も上手だし。はい。 はい。あ、そうですか。うん。 そうですか。ええ。ま、ネフネットフリックスじゃなかった、ああ、なんかで hulu でやってたんだよね。エイチユーエルユー、hulu ですよね。うん。わざわざわざわざお金を払ってね。<chuckles> あの、うーん、普通は観ないんだけど。るろうに剣心も観損ねてるからちょっと見たいなと思ってるとこなんだけれども。<sniffs> うん。
うん。 あ、そうだそうだ。はい、そうですね。無理ですね、はい。 そうですよね、はい。 うんうんうんうん。 ああ、そうですね。それも、その作品も見てないな。すごい有名ですよね、るろうに剣心とか。
あれ漫画でね、まあ、漫画も全部漫画じゃない、あの、アニメも出てたから、それで、あの、知ってたんだけども、はい。
うん。 うんうん。 うーん。ワンピースはどうですか？
見てないの。ワンピースと、あれが来たんですよ。あの、あのバカボンドを描いたあの人、井上
ま、僕もです。見てないんですよ。 あ、バカバンド。はいはいはい、井上
井上なんとかさん。<chuckles> はい。あのあのバスケットの方、なんだったっけあの、ああれが来たんですよ。
はい、いいましたよね。はい、バカボンズの人。うんうんうん。 あ、スラムダンクスラムダンク。 へえ。
だけど私その日忙しかったから、友達がううちの近くじゃなくて別の映画館だけしかなかったから、あの一緒に誘われたんだけど、いやもう、ず、その日行かれないってことで、だけどうちの友達はすごい感激してたみたいだけど。<chuckles> うん。
うん、はい。 うん。 なるほど。 あ、良かった。いや、す好きでしたよ、僕もスラムダンクは。もうほんとに、ん、がく青春時代によく読まさせていただきました。はい、楽しかったです。
そうですか。うん。 そうですか。ちょっと私と世代が違うから、その私の時はまだ見て、スラムダンク出てなかったんだと思う。はちじゅうねんはちじゅうねんぐらいでだから。あれいつ見たっけ？バカボン
はい。 うんうんうん。 うん。 スラムダンクは、多分きゅう90年代のあとなか半ばぐらいだと思うんですよね。
ですよね、うん。 うん。ま、あとはガンダムですね。<chuckles>
あ、ガンダムね。そうですね、ガンダムもすっごいコアなファンが結構多いですよね。
多いですよねねえ。うん。す、でも、ま、その、あのなんですか、いろいろずっと変わってるよね。あの、最初に映画になって、たのが、私がやっぱ20代の時だから、何年だ？80年代になんか映画になりましたよね。忘れちゃった。アムアムロだったっけ
すっごく多い。うん。 うん、変わってますね。 うん、うん。 うん。 はい。
あのシャーが出るやつとか言って
ああ、主人公あ主人公がアムロって名前でしたよね。なんで、シャーが敵だったのかな。うんうんうんうん。はい。
うん。ですよね。あれ見てすごい感激したんですよね。誰だか忘れちゃったんだけど、今見ればやっぱり、あ、やっぱりちゃちいなって思うのかもだろうと思うんだけど。<chuckles>
うーん。 はい。 <chuckles> 結構なファンいますよ。ガンダムファン、うん、あれ、あれ見ました？僕ね、その映画で、日本の映画で泣いた作品がひとつあるんですよ、すごく。おおくりびとっていう作品ご覧になったかな。
いますよね。うん。くん はい。 はい。 はい。 はいはい。 あ、見た。あのこっちでね、ああれで見た、あの YouTube で見た。あん、うん。
うん。 うん。 あ、本当ですか。あ、その、本木君が出てる本木君と広末涼子が出てる作品なんですけど
はい。 はい、ほんと名前全然知りませんけど、見ました。うん。
<chuckles> そう。 そう、お、そう、死んだ方をね、送ってあげるっていうなんかそう、す。うんうん。
うんうんうん。あれ、だからこう、よよみがえるというか、なんかのきっかけでこう蘇ってきてましたよね。そそれでこうやり取りをして、いや結局「自分は死んでたんだ」みたいなあとのね、話で。うーん。違ったっけ？
うん。 ん？あれ、ちょっと違うかもしれないす、はい。でおくりびとは、そう、葬式屋さんで働いてる、ま、男性のお話なんですけど、はい。
おくりびと、じゃ違うこと言ってんのかな？ あ、違う、じゃ、あ、じゃあ違うあの、あ、それは、と、違うやっぱり生き返って生き返り？なんかそういう映画でしたね。おくりびとですか？はい。あれ、それ漫画？漫画があった？
うん。 はい。あ、そうなんですね。おくり人とは、そう多分 いや、漫画はないと思います。なんかね、にせんねんちょうど初期か、半ばぐらいなんですけど。それで、すごく、まあ、売れて、いで、アメリカでも、アカデミー賞取ったのかな。
なかった？ あ。 そうですか。 うんうんうん。 ああ、なるほど。じゃ、私が以外ですね。あの、死化粧師っていう漫画が出てたので。とてもいい漫画だったから、もしかして、そそれをもとに作っているのかなと思ったけど。それをもとに。
うん、作品賞取っはい。 はい。 ああ、そうかもしれない。でも内容は、似てるのかもしれない。それが、原作なのかもしれなかったっすね。
うん。うーん。 うーん。また、じゃあ、ちょっと観てみます。<chuckles> ふん、うん。
うんうんうんうん。 はいはい。 いや、どうですか。さいきその、映画の涙と現実の涙だと、どちらが感動的に強く感じます？
どうだろう、ふーん。どっちも感激しましたよ。あの、プラベプライベート・ライアンと、やっぱりあぬ、あの、ホロコーストの映画がありましたよね。シンドラーズシンドラーズとかね。あれはやっぱり、確か、かなり泣けたじゃないかと思う。うん、記憶としては。だいぶ前だけどね。あの、あれはダメでしたよ、あの、なんだったっけ、タイタニックタイタニックの映画は、あんまりあんまり、なけ泣いた？
うんうん。 はい。 シンドラーズリスト。はいはいはい。 そうですね。うん。うんうんうんうん。 あ、ダメでした？僕、すごい泣いたんですけど。ダメでした？僕、泣きました。子供の時だったんすけど。しょ小学小学生だったんですけど、泣きましたね。観に行きました。映画館で。
泣いた記憶がないんだけど。あ、子供さんの時。 え、観に行ったの？観に行った。ああ、ほんとに。ちょっと、エッチシーンがなかったっけ？あろ。<laughs> <laughs>
はい。 <chuckles> あ、ありましたね。裸のシーンがあって、びっくりしました。
<laughs> え、良かったの？それ観に行って。日本はこっちはやっぱり、R-rated とか言って、ちょっとほら、子供はうん。それは、日本だ
うん。 <chuckles> そう。 うん。 あ、そうですよね。 いい今考えたら、すごい緩かったのかなと思って。一番
日本はあんまり、言いませんよね。あ、だって、私、あの、エマニエル夫人って知ってます？これはもう、ななじゅうねんフランスの映画の作品で。
うん。 あれ、それ映画の作品ですか？ あ、エマニエル夫人。はい。どんな作品ですか？
うん、ま、エッチなエッチな、しゃく作品ですよ。そう。それでね、なんか、中高校の時にね、あの、観に行ったことがあるのよ。で、ええって。あの頃はそういう入れ入れたし。ええっていう感じで。<chuckles> なんかこう、そういう詳しい映画の情報も、なんか、無かったせいか、あの、まあ、ん、あの、人気映画だから行こうと思って行ったら、入れて観れて、あれっという感じだったっからね。<chuckles> 大人の世界とかいう感じでね。<laughs> 日本はだから、あんまりね、あんなこと言ってやらないんだよね。いや、まあ、それはちょっと、ちゃんとして欲しいですねと思いながら。うん。
あ、そうなんですね。はいはい。 うん。 うん。 あ、入れたんですね。 うごい。 はい。 はい。 うんうんうんうん。 なるほど。<chuckles> いいです。でも。 うん。 そうですよね。なんか、一緒に映画を観て、なんか誰かとね。そういう人と観て泣いた記憶とか、なんかエピソードあります？
はい。 はい。うん。 うーん。なんか、思い出せないよ。結構1人でも行ってるんだよね、なんかこう、好きだから。
うん。ひとりが多いですか、やっぱり。
うん、友達同士で、よくあのレストランなんかも、こう1人じゃ入りにくいなんて、え、いう話を聞いたりするけど、なんかあんまり私頓着しないからあのひとりで、うん、今日時間あるから行こうとかいう感じで、ひとりで行っちゃってたから、うん
うんうんうんうん。 はい。 うんうん。 なるほどなるほど。あ、はいはいはいはいはい。 あ、じゃあ、そんなにま、お友達と一緒に映画で見に行って泣くっていう経験は、そそこまでなかったのかな。うん。
うん。 なかったんだよね。一緒にコンサートには行ったけど、映画に行った行ったのかもしれないけど、記憶がないんだよね、もうね。
そうですよね。 そうですよね。泣くっていうこと自体そんな映画館でないですもんね、一緒に見に行っても。
うん。 うん。で、こちらに来ると映画館に行かなくてもね、そろそろあの昔は映画館にし行かないと見れなかったものが今はもうね、いろんなねネフレもあるし、映画館に行ってもいいしっていう感じでね。うん、あのチョイスがはい。それで、まあプライベートライアンもほんとは家で見たから。で、もう家で大きなテレビでね、見たから。うーん。
うん。 うん。 そうですね。はい。ま、ほんとその通りですね。うん。 あ、そうなんですね。え。 あ、いいですね。プライベートも僕もプライベート・ライアン5回ぐらい見てますね。うん、うん、すごい好きなんす。
うん。あ、そんなに。うん、あれは感激しましたね。あのやっぱりはい、どうぞ。
うんうんうん。でも、すはい。 そういう映画は、泣くなんか感動する映画を見ると、そのその後の、終わった後の気分って、どうですか。余韻に浸ります？なんか
ええ。 余韻に浸り浸りますよね。あのやっぱ今も覚えてる。ま、戦争ばっかりで、わっていうあれだった、くけど。本当にやっぱりまあ、戦争するもんじゃないなて思いながら見て。最後にあの彼の言葉がすごく印象に残ったのね。Am I a good man? だったっけ。Am I a good boy? だったかな、あれがやっぱり、その、深層、い深層心理というのか、こう、心理的描写ですよね。ああ、男の男の人男の子ってそういうことをやっぱりかあの、考えてますか？<laughs> そういうこう、センセンシティブな。
うん。うん。 うーん。 うんうんうんうん。 ああ。 ああ。 うんうんうんうんうん。うーん。 うん、ああ、なるほどね。ああ、なんかすごくわかそれエンディングのシーンですよね。その墓場その墓場かなんかで、彼がね、言った言葉かな、マット・デイモンが。ああ、さ覚えてますよ。うんうんうんうん。すああ、すごくいいシーンでしたね。いや、うん。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
うん。 良いシーンでしたよね。うーん。そう、そういうことあります？自分はいい人間かなっていう、こう、うう、いい人間だって言ってもらい言ってもらわないと、自分の人生が。う、みたいなことはあります？<chuckles> 男の子に
いや。 うん。 はい。 どうですかね、僕マットデいや多分、いや多分もしかしたらですよ、その戦争を、す経験して辛いね。うん、なんか本当友人を無くすような、ま、敵をね、殺さけいけない局面に立った人、だったら、なんかす最後にそういうことを発しないと、自分の人生、なんだろうな、乗り越えられないっていうか。なん、そこまでの局面に立ったから、すごい、ま、けすごいね、尊敬してますよね。戦争に行った方とかは。だから僕はないです。普段は。はい。<chuckles> ん。どろくでもない生活してるんで。僕はないですけど、はい。うんうん。
ええ。 うん、はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。うん。 うん。 そうですね。 そりゃ、ああ。<laughs> あ、いえいえ。ね。あと、そのぐらいかな。
うんうん。
うん、今だか今でんど、ねえ、良い映画があまり無い。あのそういううん。時々そういうとこ、う、あの映画見に行くとさ、あの、トレーラーをいっぱいいっぱいいっぱいあの、流してくれるのはいいんだけど、なんか全部さ、戦闘シーンまあ、CG のすごい戦闘シーンでなんかこう、もうちょっとこう心にジーンと来るような映画はないかな思いながらね。全部それ。なんかよんほんかごほんぐらい、うん。あのだから、しはい。
うん。 そうですよね。 はい。 はい。 ああ。 そうですよね。 うん。 うんうんうんうん。 そうですよね。 でも、今でも Netflix とかは一応加入はされてるんですか？
あ、ででない、ない <chuckles> 入ってない入ってない。<chuckles> 入ってない。その将軍を見たのはその時だけ入って、もうすぐ辞めたの。うん。そん時だけで。うん。はい。
入ってないですか。あ、分かりました。はい。 うん。あ、そのさっきだけ入ったんですね。あ、なるほどなるほど。え、じゃあちょっと将軍、見てみようかな。
ええ、で。
うん。気になりました。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、失礼します。
ま、結構面白かったですよね。うん。はい。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。失礼しま